Aslında şöyle, eee, yaş grubumuz böyle, 1993 ile 1990, eee, 5 arasında sınırlıydı. Yani böyle bayağı birbirimize yok 96, eee, arasında sınırlıydı böyle.
Hı hı. Aslında şöyle, hani, sen, eee, bunu 10-15 yıl önce yaptıysan 15-20 yaş grubunda birisi olmuş oluyorsun ya, ben onu merak ediyordum.
Hı hı. Hımm, eee. O zaman da şey gibiydi, eee ya t yanlış olmasam böyle 24-26 gibi bir yaş aralığımızda aslında tanışıp seyahat etmeye başlamıştık ama mesela bizim seyahatlerimiz hani şey olmaya devam etti, eee, mesela ben şu an, eee, 32 yaşındayım, hâlâ, eee, arkadaşlarımla beraber seyahat ettiğim yani, en son geçen sene mesela yine beraber gitmiştik. Bu arkadaş grubumuz, mesela arkadaşlığımız böyle 7-8 senedir sürdüğü için, eee, seyahatlerimiz devam etti. Biz toplamda birlikte, eee, 19-20 tane ülkeyi beraber gezdik. Eee
Güzel yaş. Hı hı. Hı hı. İnanılmaz, gerçekten. Bu arada meslek ne? Hostes ya da pilot falan mısınız grup olarak? Nasıl böyle? Hepinizin yıllık izinleri, maaşları, maddi durumları ya da gideceği ülkeye olan imkânları nasıl bu kadar eşit oldu?
<chuckles> Aslında şöyle <chuckles> Aslında şöyle, biz zaten, eee, beraber Erasmus yapmıştık, oda arkadaşıydık. Zaten bunun bir, herhâlde bir 12 tanesini falan böyle ya 12 tane olmasa bile bir 9-10 tanesini falan o süreçte gezmiştik, eee, Avrupa Birliği'nde. Evet evet.
Ha. Hı hı. Tabii bir Avrupa içinde şöyle olu bir yerden girip diğerinden çıktınız. Onu saymıyorum o zaman ben. <laughs> Özür dilerim.
Hı hı. <chuckles> Onun dışında çok problem değil, biz gezmeye devam ettik zaten. Eee, onun dışında, eee, bir defa Uzak Doğu'ya gittik. Orada işte, eee, Malezya ve, eee efendime söyleyeyim, eee, şeye gittik, adı neydi ya, heh Tayland'a gittik. Eee, o orası gayet güzeldi. Aktarmayı da şeyde yapmıştık aslında, eee, Orta Doğu'da yapmıştık. En azından orada da birazcık bir kültür deneyimi olsun diye Umman'ı görmüştük. O güzeldi.
Neye? Süper. Hı hı. Bir nefes aldınız, bir Orta Doğu'nun nefesini aldınız yani.
<chuckles> Evet, evet. Eee, bir de beraber yine şey yapmıştık, eee, sen söyle adını, eee, o Orta Asya'ya gitmiştik, bir, eee, güzel bir Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan turu yapmıştık. Eee, inşallah devam edeceğiz, şimdi hedefimizde Japonya var. Umarım <chuckles> onu da, eee, çok ertelemeden gerçekleştirebiliriz. Çok konforlu tabii arkadaşlarınla beraber gezmek.
Harika. İnanılmaz. <chuckles> Ya, aslına bakarsan böyle, 2 kişilik grupla gezmek, 4 kişilik grupla gezmek okay, tamam, cidden, eee, yapılması kolay ama, eee, 3 kişilik grupla gezmek gerçekten, eee, böyle anlaşması uzun vadede zor olan bir şeyken, bunu sizin başarabilmeniz harika gerçekten. Tamam, sana önce şunu soracağım. Arkadaşlarınla seyahat ederken ne öğrendin ya da neler öğrendin? Şimdi böyle çok küçük yaşlardan, eee, 30'lu yaşlara kadar olan, bu çok küçük dediğim de 24-26, Allah affetsin, eee, şimdiki yaş grubuna kadar olan bir süreçten bahsediyoruz. Sen toplu yaptığın seyahatlerde ne öğrendin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.